Ja, das kann ich sehr empfehlen, ja. Ja, definitiv.
Okay, ja. Und habt ihr euch gut, äh, verstanden so, ihr 3?
Ja, ja, doch. Doch, auf jeden Fall, ja. Ja
Okay. Weil ich meine, das kann ja auch manchmal 'n bisschen kompliziert werden, ne?
Das kann natürlich auch sein, ja, dass es da mal Konflikte gibt, aber ne. Wir haben schon öfters 'n Urlaub zusammen gemacht, von dem her
Also also, ich kenne jetzt Ja, okay, ihr seid dann ein dur durchgespieltes Team.
sind wir da ein eintes eingespieltes Team, ganz genau, ja.
Ja, super, okay. Also, ich muss sagen, bei uns ist es sehr schwierig, weil ich wohne ja weit weg, also, es heißt so um die 1.000 Kilometer entfernt von meinen Eltern. Und, ähm, dann kommen die halt einmal im Jahr mich besuchen. Die sind im Moment auch gerade da. Für die ist das ihr Urlaub, ihr Jahresurlaub, ja? Und ich muss mir natürlich dann Zeit nehmen, klar, ne? Weil ja gut, ich meine, muss ja muss mal alles ich kann da nicht ganz normal weiterarbeiten, das ist gar nicht möglich. Und, ähm, da ist es natürlich auch schwierig manchmal, muss ich sagen, wenn man sich so 'n ganzen Tag so sieht, ne, dauernd irgendwie so, da da gibt's natürlich dann auch Spannungen, muss ich sagen.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Es Mhm. Mhm.
Ja, aber gut. Kannst du dir ja dir wahrscheinlich vorstellen, oder, wie das ist? Stell dir aber vor, deine d d deine Familie würde dann zu dir, äh, in die Studentenbude kommen, 3 Wochen lang. <laughs> Das ist <laughs> Ja.
Ja. Ja. Ah, ja. Ah, ja, das das kann ich mir das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ja. Aber was wäre denn so 'n perfekter Urlaub für dich dann? Also, das ist schon wirklich, äh geht schon an die Perfektion, ja?
Das war eigentlich schon das war eigentlich schon echt gut, muss ich sagen, ja, weil
Ja, okay.